ตั้งไว้ค่ะ เพราะว่าเราอาจจะต้องเอาเวลาพัก เพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่า บางคืนเนาะ แบบงานเข้าเยอะ อย่างเงี้ยนะคะ เราก็จะทำถึงตี 2 แล้วลูกตื่นตี 5 6 โมง เราก็เลยไม่ไหว เพราะตอนกลางวัน เราไม่นอนเลย เราทำงานอื่นต่อตอนกลางวัน อะไรเงี้ยค่ะ เออ มันก็ทำให้เราแบบว่า เฮ้ย เป็นหวัดง่าย รู้สึกว่า ชีวิตไม่ได้แล้ว อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ต้องมีลิมิตของตัวเองเหมือนกันนะคะ คือพอเราตั้งว่า เราจะนอนตอนก่อนเที่ยง คืน อย่างเงี้ย เราต้องปิดมือ ถือ ปิดอุปกรณ์ต่าง ๆ
อ๋อย อา จ้ะ อ๋อ ก็ตั้งกฎต่าง ๆ ขึ้นมา นอกจากตั้ง ว่า ตำ ตัดใจว่า จะไม่ทำงาน มีกฎอะไรอีกอะคะ?
ใช่ค่ะ คือเราต้องมองว่า เฮ้ย เราโฟกัสที่เรื่องลูกนะคะ บางทีเราเห็นอะไรแบบ เออ แบบ มีความสนใจที่ดึงดูดเราเนาะ อย่างเรื่องแบบ เออ เรื่องงานเรื่องอะไร งี้เนาะ บางทีมีงานเข้ามา ที่เราไปสมัคร ๆ ทิ้งไว้อะแล้วมันได้อะ เราต้องคอยห้ามใจตัวเองว่า เฮ้ย เรามีหน้าที่เลี้ยงลูกนะ งานคือ เสริม แล้วก็อันไหน คือสามีก็ทำด้วย เราจะแบบ เฮ้ย แบบว่า "เป็นคนโลภไม่ได้นะ" อะไรเงี้ย ก็ต้องคอยบอกตัวเอง
ค่ะ โอ้ อา อะไรคือมีความสำคัญหลัก ในชีวิตเรา เราก็ต้องเลือกอันนั้นก่อนเนาะ
ใช่แล้วค่ะ